Ừm, thì bản thân mình thì mình cảm thấy chờ đợi cũng ô kê, hông bị gì hết, tại vì thật ra thì mình đã từng dùng những cái bỏ tiền để dùng những cái dịch vụ là tới nhanh hơn, đúng hông? Cần một thứ tới nhanh hơn, nhưng mà thật ra thì nếu mà
Ừm. Thành ra mình phải chi trả nhiều chi phí hơn.
Đúng rồi, cái xong mình thấy nó hổng đáng, tại vì thật ra nó tới nhanh hơn rồi nó cũng đâu có ích lợi gì đâu. Giống như bạn mua một cái áo để bạn mặc đi, thì giờ nó tới nhanh hơn thì bạn mặc cái áo đó, nhưng mà tự nhiên cái số tiền mà bạn bỏ ra để cái áo đó tới nhanh hơn, bạn vẫn có thể mua một cái áo khác, nhưng mà đâu có nghĩa trong lúc chờ ờ, trong lúc chờ đợi đâu phải bạn không có áo mặc đâu. <laughs>
<laughs> Ôi trời! <laughs> Nhưng mà nhưng mà thực ra nhá, nhưng mà một số cái ấy, có một số cái trễ trong cuộc đời hóa ra lại là điều may mắn đấy. Bàn là như này nhá, nghĩa là trễ trễ một vài giây thôi, nhưng mà có thể là đi qua một cái đoạn đường và cây nó đổ xuống chẳng hạn, mình chỉ có thể nghĩa là mình có thể đi nhanh hoặc đi trễ trễ vài giây thôi là mình có thể thoát được rồi ấy. Thì bản thân cái việc trễ đấy nó nó khi nó lại là một điều may mắn, không hẳn là, ồ, không hẳn là một cái gì đấy nó sẽ gây ra hậu quả, đúng không? Kể ra đấy là một cái h hy hữu mà
À, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Ừm.
Ừm, phải may mắn phải như nào nó, ưm, lắm mới nh như thế được. <laughs>
Rồi trên Đó, mình cũng Ừm, thật ra một cái hay của đi trễ của cái trễ nữa trong cuộc sống là bạn biết cái gì hông? Lập gia đình trễ. <laughs>
Ờ. <laughs> Ô, cái này thực ra cái này cũng tùy nha, cái này cực kỳ nha, cái này theo quan điểm cá nhân á. Ừ. <chuckles> Chưng mà về căn bản thì, ờ, cái gì đúng đúng lúc, đúng thời điểm vẫn tốt hơn, đúng không? Chứ không hẳn là dừa bảo là bị trễ thì thường thì đa số nó sẽ có chiều hướng hơi xấu. Không biết là ở ở chỗ bạn làm ấy, thì có coi trọng cái việc mà đến đúng giờ?
Hầu hết thì theo mình thấy À há. Ừm ha. Ừm, đúng rồi. Ừm.

Ờ, cái chỗ của mình làm thì thật ra thì mọi người đều tới đúng và sớm hơn á. Thật ra là có phải những người đi trễ và mình cũng đi trễ, nhưng mình nhìn nhận lại là cả 1 năm đó đi, thì chỉ có 2 lần mình đi trễ, hoặc là đồng nghiệp của mình một tới hai lần họ đi trễ thôi, chứ không có trên nhiều lần, nên đó là lý do tại sao bạn thấy văn hóa của người nước ngoài là họ không đi trễ.
Ừm. Ờ, thực ra thì, ờ, khi mình đi trễ thì người chờ đợi ở đây là sếp á. <laughs> Sếp sẽ chọn là không bao giờ phải chờ đợi, nhưng bản thân mình thì <laughs>
Ừ, đúng rồi.
Ừ, thì ở chỗ mình thì thì, ư ừm.
Nhưng mà mình thật ra thì cái đó cũng tùy vô tính cách mỗi người. Yeah. <chuckles>
Nếu mà bạn nghĩ xem, nếu mà bạn không bao giờ bị trễ ấy thì bạn sẽ có được thêm nhiều nhiều nhiều những điều gì không?
Ờ. Thật ra thì nếu mà đi làm buổi sáng mà không bao giờ bị trễ thì chắc chắn là sẽ bị đánh đổi, đánh đổi giấc ngủ, <laughs> đúng hông? Bạn sẽ đánh đổi là bạn thức dậy sớm hơn, <laughs> nhưng mà nếu mà để đánh đổi lại được cái khác thì
Ờ, đúng rồi. Vốn đấy đấy là muốn không bị trễ ha?
yeah, thì bạn được cái thành tích, nhưng mà về cơ bản thì mình cảm nếu là mình để chọn 1 trong 2 cái này, thì mình cảm thấy cả hai nên có ấy, tại vì nó sẽ vẫn có những cái lợi và những cái nh yeah.
Ừm, không được, thế lại tham quá, thế lại tham quá, đây chỉ được chọn một thôi. Ừ, có thể nói là bây giờ bảo, ờm, bảo là đi đi trễ, đi làm trễ thì có thể là trừ lương hay gì đó, nhưng mà thực ra đấy là công việc ha. Nhưng mà đến cá nhân nha, giờ bảo là hôm quái nào cũng trễ mà đảo đi gặp, ừm, gọi là, đi đi date, đi đi hẹn hò với người yêu, hoặc là đi, a, ờ, đi gặp người thân, người quen thôi mà hôm nào cũng trễ thôi là cũng đã mình nghĩ là nó cũng đã gây ra một cái, gọi là gì nhỉ? Ấn tượng xấu đối với người người bên kia ấy.
<laughs> Ừm hứm.